बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और कहीं न कहीं जैसा आपको पता है ना, खेलों से जो है ना तनाव भी काफ़ी हद तक कम होता है और मैंने देखा है जो बच्चे थोड़ा अगर बाहर मित्रों के साथ खेलने-कूदने आते हैं ना, तो मतलब वो हर चीज़ में बढ़िया ही होते हैं। क्योंकि एक बच्चा होगा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन जो है ना बाहर मतलब समाज में जो है मतलब अ, कुछ बोल नहीं पाता ढंग से किसी से। <clicks tongue> तो ऐसे बच्चे जो है ना मतलब उनको मतलब सोसाइटी वाले भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन एक बच्चा जो है बाहर खेल रहा है, तो कहीं न कहीं जो है ना, पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा ही होता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपने देखा होगा बाहर जाता है, तो बिल्कुल हर चीज़ में फिट वग़ैरह रहता है और हर चीज़ में एक्टिव रहता है। कहीं न कहीं वो भ वो बच्चा जो है मतलब जो है, पढ़ाई भी मतलब कवर कर ही लेता है, खेल भी कर ही लेता है और मुझे लगता है कि बच्चों को जो है ना ऑल-राउंडर होना चाहिए कि जो है ना हर चीज़ को टैकल करना आना चाहिए उसे और जो है ना, एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, क्या विचार है आपके इस पर?
जी, जी। जी, जी, जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ। उ, जी। जी। हुँ। जी। हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। जी। जी, बिल्कुल, जी, जी, जी। क्या हूँ, जी। और क्या पता जैसे कि ब जैसे कि हाँ बिल्कुल और बच्चों को खेल पे इसलिए भी ध्यान देना चाहिए। क्या पता वो पढ़ाई में बेहतर ना करे पर वो खेल कूद में बेहतर बन जाएँ है ना। वो आने वाले जनरेशन के लिए वो बेहतर, क्रिकेटमैन क्रिकेटमैन बन जाए या किसी भी स्पोर्ट्स में है ना, वो कबड्डी बेहतर खेले तो भी बच्चों को खेलने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आप वीडियो गेम खेलने में आप कोई करियर बना ले है ना, वो बेहतर नहीं है। और, और ठीक है आप है ना, मनोरंजन के लिए भी खेल सकते हैं, हेल्थ के लिए भी खेल सकते हैं। जो आपके शारीरिक सेहत पे काफ़ी असर डालता है। जैसे कि एक चीज ये भी कि आप खेल-खेलते हैं, तो आपने काफ़ी नैतिक शिक्षा का ये प्रभाव आता है। जैसे कि खेलते हैं, तो आप में ईमानदारी है ना नियमों का पालन को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ना? और एक खेल भावना भी होता है, जो आप सीखते हैं है ना, इन सब बातों बातों से। और आपके ये सब जो आगे चलकर जो आपके जीवन में है बहुत काम आता है, है ना। पढ़ाई हो या नौकरी ये सब इन सब चीज़ों में जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ।

जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि माँ-बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को जो है, बाहर भेजें या शारीरिक गतिविधियाँ कराएँ या किसी स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह में डाल दें। क्योंकि मैंने देखा है माँ-बाप जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल बच बच्चों पे प्रेशर डालते हैं पढ़ाई का और बच्चे मैंने देखा है ना सिर्फ़ छोटी-छोटी उम्र के बच्चे बिल्कुल डिप्रेशन में चले आते हैं। क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा तनाव रहता है पढ़ाई वगैरह का भी और मार्क्स वगैरह का। लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ा जो है ना इतना प्रेशर ना डालें, तो बच्चा बिल्कुल अच्छा करता है आगे जीवन में भी, लेकिन अगर जो आप उस पे इतना प्रेशर डालते हैं, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है अंदर से। और छोटी चीज़ बिल्कुल हार मानने लग जाता है और बड़े होके आपने देखा होगा बहुत बच्चे मतलब इतना प्रेशर रहता है ना, मार्क्स वगैरह का या पास होने का, तो वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। जैसा आपने कोटा वगैरह में देखा होगा, बच्चे जो है ना वहाँ जाते हैं, इतना प्रेशर होता है उन पे, तो वापस नहीं आ पाता वहाँ से। तो, आपसे बात करके और जैसा आपने बताया ना कि खेल-कूद से जो है ना जो कि विकास कितना असर पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ जानने को मिला। आशा करता हूँ हमारी फ़िर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ।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 जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी। हुँ।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 बिल्कुल। हुँ। हुँ, तो मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला और सीखने को मिला और काफ़ी ख़ुशी मिली कि आपके विचार मुझसे काफ़ी मिलते-जुलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।
जी। जी।

बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना खेल से जो है आप नए-नए मित्र भी बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चा जो है ना बाहर खेलने वगैरह जा रहा है, या मतलब बाहर सोसाइटी वगैरह में या ग्राउंड में जा रहा है ना। तो जो है वो लोगों से घुलता-मिलता भी है और नए-नए दोस्त मिलते रहते हैं उसको, उनके साथ खेलता है और इससे जो है काफ़ी हद तक दोस्ती भी बढ़ती है और नए-नए दोस्त अगर हम उससे बनते हैं ना तो आपने देखा नई-नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है और लोगों के बारे में जानने को मिलता है कि मतलब आपने देखा होगा हर कोई जो अलग कल्चर दिखाता है या कहीं अलग जगह से आया होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सी जो है ना हम जानकारी गैदर कर सकते हैं। और जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि हर चीज़ की जानकारी होना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और किस समय आपकी जो है ना चीज़ आपको मतलब काम आ जाये वो पता नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर?
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, जी, जी, जी। हुँ, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है जब हम खेल खेलते हैं, खेल-कूद, तो नए-नए लोगों से मिलते हैं। जैसे कि आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो दूसरे मोहल्ले के जैसे वो हमारे क्लासमेट भी नहीं होते थे। तो मैच लेने, दूसरे मोहल्ले के लड़के आते थे, तो उनसे बातचीत होता था। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। आप नए-नए लोगों से बात करते हैं, दोस्ती करते हैं। है ना? पर्सपेक्टिव जानते हैं, लोगों को समझते हैं। आप एक्सट्रोवर्ट बनते हैं ना, जो चीज़ आपको बोलना होता है बोल लेते हैं, वोकल होते हैं, बातों को मन में नहीं रखते। है ना? तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। है ना? और आपकी दोस्ती बढ़ती है। है ना? चीज़ को समझते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो ये सब एक बेहतर है बेहतर चीज़ है कि खेल-कूद से वो चीज़ें हम-हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो जी हुँ।
हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ।